Ha, hımm şimdi eee g eee geldik Kırmızı Oda'ya acaba yalnızlığımı orada mı şey yapıyorum? Yok, hayır. Ya, öyle öyle değil aslında, yani, galiba öyle değil, hani, evde birileri varmış gibi değil de daha ziyade şöyle, yani, şimdi günüm benim bayağı bir dolu geçiyor, yani, sa hani, sabahtan akşama kadar, eee, çeşitli, hani, işim gücüm, programlarım, yapmam gerekenler falan var ve eee, aslında, eee, mesela yemek yaptığım saatler, zamanlar diyeyim, mutfakta geçirdiğim zamanlar, eee, aynı zamanda böyle, hani, kafamı da boşaltmak istediğim zamanlar. Eee, onun için orada böyle, hani, eee, zaten i izlemek ya da hani, takip etmek istediğim, merak ettiğim, bir yerinden hoşuma giden o, hani, tam bir, eee, şey, hani, ne deniyor ya, böyle şey zevk, eee, eee, böyle suçlu hissettiren zevk vardır ya, hani, böyle eee guilty pleasure denir, hani, onun gibi, eee, diyeyim böyle kendini aslında, hani, böyle yapmak istemezsin utanırsın ama gene de yaparsın mesela Kızılcık Şerbeti falan gibi yani, <chuckles> evet, hani böyle aslında sorsalar beğenmezsin, burun bükersin ama bir yandan da gizli gizli orada onun için, hani, paye de vermediğim için izleyerek değil arkada öyle konuşsun onlar falan ama ben bileyim. Noldu Kızılcık Şerbeti'nde bileyim. Biraz öyle bir şey galiba.
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Yok, yok. Hı hı. Hımm. He. Hımm. Evet. Eee <chuckles> Eee, doğru. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Çekmen çok iyi. <chuckles> Hı hı. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Ama o dizi sanırım biraz, hani, toplumsal olaylara da böyle farklı yerlerden, eee, bakıyor gibi yorumlar söz konusu ya, eee, o da bir yandan acaba seni çekiyor olabilir mi?
Hımm. Evet. Ya çok dandik bir dizi, <chuckles> yani, hiç, hani, ben hiç hani ordan alamayacağım. Çok dandik, bir o kadar da matematik bir dizi, yani, eee, şeyi, emm, izleyiciyi, eee, dinleyiciyi, ne bileyim, işte, sattığı kişi her kimse hedef kitlesini çok, eee, böyle birtakım matematikler var, hani, 6 8'lik gibi. Eee, müzikteki matematik vardır, ya o ritim, onun gibi bir, eee, bayağı ciddi matematiği olan bir içerikle yazılıyor, çiziliyor. Onun için evet, yani araya 1-2 tane bir şey sıkıştırıyor işte, ne bileyim, kıvılcım arada laik atak geçiriyor, ondan sonra kadın hakları falan filan diyor da, yani, genel olarak baktığında diziye oldukça, hani, şey, <chuckles> eee, küçük profilleri ve yüzeysel alıyor ama Türk televizyonunda, yani, televizyon geleneksel televizyon kanalında zaten daha fazlasını beklemek gereksiz, yani.
<chuckles> Hımm. Hı hı. A! <chuckles> Evet. Hımm. <chuckles> Hee, yüzeysel. Anladım. <chuckles> Hı hı.